Totoo, totoong-totoo yan. Ah, kaya kumbaga parang ang TESDA, huling-huli din tungkol diyan sa mga, ganiyan teknolohiya ngayon, mm.
Mm, hmm, saka ano Oo, oo. Oo. Oo 'no nako, sa isa rin ho na na naisip ko ho na isang con ng cons ng ano, automation kaya siguro hindi rin talaga tayo mapapalitan sa workplace, eh, prone ho sila sa data breach.
Hmm. Oo. Ay, oo totoo. Ang dami kasing mga scammer din pati, kaya kumbaga parang yung kahit yung mga scammer nag-aaral na rin ng automation. <laughs>
Mm. Oo, totoo. Oo. Mm, totoo, so prone sila sa data breach so, talagang tayo kasi siyempre tayong mga tao, 'pag 'di ba yung mayro'n nga tayong mga files 'di ba? So 'yun, nafa-file natin nang maayos pero mabagal nga lang 'di ba? Pero at least 'di ba, ano na mas ma mas napapangalagaan natin yung mga data, 'di ba? Pero 'yun talaga yung ano, eh, advantage ng technology, mas mapapabilis yung ano, pag-store ng data, 'di ba?
Mm. Oo. Totoo, mm. Oo. Tama, tama. Mm. Mapapabilis lang yung proseso pero yung, kung sino man may access doon sa automation na yan, maaaring magamit niya. Sana maging mabuting tao lang yung may access. <chuckles>
Oo. Oo. Oo. Mm, mm. Oo, kasi ngayon usong-uso ho yung mga ano 'no, nagbebenta ng mga data information. Mm.
Totoo, totoo. Yung impormasyon mo, kung ano yung gusto mo, minsan nabebenta yan. Tapos kung ano-anong mga produkto ibibigay sa'yo, ganyan 'di ba?
Mm. Oo. Oo, tutok ka eh, nagugulat ka minsan, parang naisip ko 'to, tapos 'andito na sa Facebook, parang lumalabas siya sa newsfeed ko, 'di ba? Oo, so parang magic, 'di ba? <chuckles> Oo.
Hmm. Oo, totoo. <laughs> Tama. Mm, kaya ikaw naeengganyo ka naman na bumili 'di ba, kasi 'yun ang lagi mong makikita, eh, parang hypnotism, gano'n.
Oo, oo, 'di ba? Mm. Oo, oh, manipulation nga, eh. <laughs> Oo. Oo, sige po, maraming salamat po 'no.
Ay, oo, tama. <chuckles> Ayan. Oo, maraming salamat din sa'yo. Marami akong natutunan at magandang, magandang gabi sa'yo. Mhm, salamat din. Paalam din sa'yo.
Mm. Ako rin po nag-enjoy po ako sa usapan. Hmm, maraming salamat po, paalam.